เออ แล้วคุณทำยังไงอะ คุณปล่อยเขา ไปไหม หรือว่าคุณก็ต้องเรียกประกันน่ะค่ะ?
ก็ อ๋อ อันนั้นคือนั่งแท็กซี่ค่ะ พี่แท็กซี่เขาก็จัดการกันเอง แต่คือพี่แท็กซี่ไม่ได้ผิดอะไรหรอก แต่ว่า ท ด้วยความที่ว่ามอเตอร์ไซค์เขาเร็ว แล้วก็เหมือนแบบรีบไปส่งจริง ๆ อะค่ะ ฝนมันตกด้วยอะ เขาก็เลยเหมือน กับว่ามองพลาด ก็ เลยเหมือนเกิดอุบัติเหตุขึ้น
อ๋อ อืม อืม อ๋อ พอคุณเจอเหตุการณ์ นั้นน่ะ คุณก็น่ารักนะ เวลาที่คุณจะสั่งดิลิเวอรีในช่วงที่ฝนตกเนี่ย คุณก็จะเลือกช่วงที่ฝนใกล้หยุด เออ ๆ ๆ มันก็เป็นอะไร เออ
ใช่ ใช่ แล้ว ใช่ ซา ๆ ลงหน่อย คือ มันไม่ได้เสียหายค่ะ ที่แบบฝนซาลง แต่คือบรรยากาศมันก็ยังอยู่ ไรงี้ ตกแบบนิด ๆ หน่อย ๆ แต่สิ่งที่ได้ก็คืออากาศมันหนาวขึ้น คือเราต้องการอากาศหนาวอะ เราอยากแบบเป็นตัวละครในซีรีส์เกาหลีอะค่ะ จินตนาการไปเอง อะไรประมาณเนี้ย
<laughs> อา อา อ้าว แล้วตอนทานน่ะ ในซีรีส์เกาหลีเขาก็ต้องมีนางเอกกับพระเอกมานั่งทานด้วยกันนะ อันนี้ในชีวิตจริงอะ คุณนั่งทานอยู่กับใครล่ะคะ? ในปัจ ใน ใน
อ๋อ ทาน ทานคนเดียว ทานคนเดียวแล้วเปิดซีรีส์ดู ก็ อา ไม่เป็นไร ตัวละครทานเป็นเพื่อนกันค่ะ เหมือนกัน <laughs> เหมือนค่ะ
อุ๊ย อย่างงี้มันก็ไม่เหมือนสิคะ อย่างเงี้ยมันพอทดแทน อ๋อ เหมือนเราจินตนาการใช่ไหม ว่าเรา ร ได้ร่วม วง เป็นร่วมวงเดียวกับหนังซีรีส์อันนั้น
ใช่ ใช่ ขอกินด้วยสิ ถึงจะมีหน้า จอกั้น อะไรประมาณนี้
<chuckles> อุ๊ย ตายแล้วอะ เอ็นดู เหมือนแบบจินตนาการสำคัญกว่าการเรียนรู้ เหมือนที่เคยได้ยินมา เออ ๆ ๆ
ใช่ คือคนเรามันก็ต้องเรียนรู้ที่จะมีความสุขด้วยตัวเองได้ ไม่ต้องพึ่งคนอื่นหรอก อะไรอย่างเงี้ย ต้องมีความสุขได้ตัวเอง ให้ตัวเอง กับตัวเองให้ได้ก่อน ก่อนที่จะแบบเชิญคนอื่นเข้ามาร่วมชีวิต แล้วแบบมีความสุข อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ณ ตอนนี้คือมีความสุขกับการทานเนี่ย อย่างเงี้ย ตอนฝนตกก็ โอเค ได้ อะไรอย่างงี้
อืม เออ

ก็คือแบบเวลาฝนตก ใช่ไหมคะ มันก็จะมีความแบบ มีความแบบ เอ่อ ยังไงดีอะ เสียงฝนมันก็ค่อนข้างที่จะทำให้หัวใจชุ่มฉ่ำอยู่แล้วอะค่ะ นึกออก ภาพออกไหม แล้วแบบอุณหภูมิอะ มันก็ลดลง มันก็จะให้ความรู้สึกหนาวขึ้น พอหนาวแล้วแบบขนลุก อย่างเงี้ย <chuckles> ขนลุก ขนลุก มันก็ต้องหาอะไรกิน เพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นค่ะ เพราะว่า หนาวแล้วขนลุกก็ต้องแบบเนาะ แล้วก็ด้วยความที่อีกอย่างหนึ่งอะ ประเทศไทยอะร้อนตลอดเลยอะค่ะ ใช่ไหมคะ ร้อน ร้อนคือบางทีเราก็อยากจะมีความรู้สึกเหมือนแบบอยู่ประเทศหน้าหนาวบ้าง อะไรอย่างเงี้ย หิมะไม่ตกก็ไม่เป็นไร ฝนตกแล้วอุณหภูมิเปลี่ยนหนาวขึ้นก็ยังพอได้อยู่
อืม อา <chuckles> อ๋อ อือ ๆ ๆ อือ ๆ ๆ <chuckles> โอเค เข้าใจแล้ว ก็ต้องเป็นตอนที่ขนลุก แล้วเลยอยากทานด้วย อา แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ไหมคะ? ไม่ต้องขนลุกก็ได้ มันเป็นอาการที่ตามมา เวลาฝนตกแล้วอุณหภูมิลดน่ะ
<chuckles> โอเค แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ว่า อ่า ของร้อน ๆ ที่ว่านั้นน่ะค่ะ เป็นอะไรบ้างเหรอคะ พอยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมอะ?
อย่าว่าอย่างงั้น อย่างงี้เลยค่ะ มันอาจจะแบบไม่ ไม่ถูกต้องตามโภชนาการเนาะ แต่ก็มันเป็นอาหารที่ทานแล้ว รู้สึกว่าเข้ากับบรรยากาศมากเลยค่ะ โดยเฉพาะแบบว่า อืม โดยเฉพาะแบบเห็นในซีรีส์นี่แบบอืมต้องลุกไปต้มตามเลยตอนนั้น มาม่านั่นเอง <chuckles> มาม่า ใช่ จะเอารสอะไรก็ตามนั้น
ไหน ๆ อยากรู้ โอ้โฮ! ให้เดานี่ ต้องเป็น ใช่ มาม่า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โอเค แล้วมี